Also, ich möchte da total gerne über ein Thema sprechen, was mir momentan sehr zu schaffen macht. Und zwar hatte ich jetzt vor circa 2 Monaten einen Bandscheibenvorfall. Und, äh, das war an erster Stelle natürlich sehr schmerzhaft und auch total belastend, weil ich, äh, alles, was ich an Sport gemacht habe, komplett lassen musste.
Mhm.
Also, ich habe getanzt, äh, Yoga und Pilates gemacht und bin des höf häufigeren eigentlich schwimmen gegangen und das ist alles komplett weggefallen. Ähm, dadurch, dass ich das schon sehr lange alles gemacht habe, äh, war ich schon sehr routiniert. Und als das wegfiel, ist es für mich wie so ‘n wie so ‘n Stück von mir, was irgendwie abgebrochen ist. Das war schon belastend und, äh, genau jetzt f geht's mir schon ‘n bisschen besser, und es ist auf jeden Fall ausgeheilt. Und ich fange jetzt wieder ganz langsam an zu trainieren, beziehungsweise auch zu tanzen und, äh, wieder Pilates zu machen und Yoga aber ich merke schon, dass ähm, dass mein Körper irgendwie momentan gar nicht richtig auf Hochtouren ist, also, dass es für ihn sehr ungewohnt ist. Und, ja, hm, <clicks tongue>
Ja.
Also manchmal habe ich auch wieder Rückenschmerzen nach dem Sport und dann macht mir das so ‘n bisschen Angst, weil ich denke: „Okay, geht's jetzt wieder los? Ist da jetzt wieder irgendwie was an der Bandscheibe? Kann ich jetzt normal weitermachen, oder muss ich jetzt wieder aufhören?“ Also, es ist so ‘n bisschen ungewiss momentan.
Ja, es ist ja auch irgendwie sehr nachvollziehbar. Ähm, w ich glaube, man erwartet das irgendwie gar nicht. Was du beschreibst, ist ja ein extrem aktives Leben. Yoga, Tanzen, Schwimmen, das sind alles Sachen, die man mit, ja, Gesundheit und einem gesunden Rücken assoziiert. Und, dann ist man ja sicher erstmal geschockt, wenn diese Diagnose kommt.
Mhm. Mhm, ja.
Ähm, weißt du, warum das, äh, war? Also, kann man das überhaupt sagen oder kam das so komplett aus dem Nichts?
Habe ich mir auch gedacht. Ja. Ich, äh, habe als Floristin gearbeitet, arbeite jetzt noch nebenbei als Floristin. Und ich glaube, das kam daher, weil das ist eine sehr schwierige Arbeit, auch wenn man das jetzt gar nicht so denkt, wenn man sich meint: „Okay, Floristin macht die ganze Zeit nur Sträußchen den ganzen Tag, hat hier mal ‘n Röschen, da ‘n Röschen in der Hand“, aber dem ist nicht so. Man muss wirklich sehr viel tragen. Und auch jedes Mal, wenn die Schnittblumen kommen aus Holland, dann muss man riesige Kübel, die voll sind mit Wasser und den Schnittblumen von dem LKW in den Laden tragen und das halt auch meistens total schnell.
Mhm.
Ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, ich dadurch, dass ich in einem Betrieb gearbeitet habe, in dem ich die Jüngste war also noch arbeite, ähm, dass ich mich da ‘n bisschen übernommen habe. Also, dass ich vielleicht gar nicht so sehr darauf geachtet habe, wie hebe ich Sachen richtig und auch rückengerecht, sondern halt einfach irgendwie. Das ist ja auch im Alltag so. Manchmal fällt einem selbst der Kugelschreiber einfach runter und dann bückt man sich halt irgendwie und denkt nicht darüber nach: „Moment, Moment. Wie war das nochmal? Wirbel für Wirbel aus der Hüfte raus, in die Knie und so“ deswegen, das passiert schon echt schnell. <chuckles>
Ja. Ja, aber gut, das klingt ja auch nachvollziehbar, wenn man da dann so viel tragen muss, ähm, mit dem Wasser und, ähm, wahrscheinlich auch so ‘n bisschen repetitiv dann immer diese Bewegungen und so. Und, ähm, da hast du dich jetzt aber zurückgenommen?
Mhm. Ja, ja. Ja, ich musste. Also, ich war 'ne lange Zeit krankgeschrieben und, äh, dann habe ich gemerkt: „Okay, ich kann das jetzt nicht mehr die ganze Zeit machen.“ Ich mache das jetzt nur noch so als Aushilfe, auch in 'nem anderen Betrieb, äh, bei dem die das voll einsehen, dass ich da keine schweren Sachen tragen kann. Weil der andere, der war dann nicht so unbedingt, äh, personalfreundlich, um ehrlich zu sein. Also, das war dann einfach so wie so 'ne Nummer. Wie so einfach: „Okay, du warst da, solange du gesund warst und jetzt bist du halt irgendwie nicht mehr fähig, das zu tragen. Dann ja, kannst du auch gehen,“ so nach dem Motto. Das war schon ziemlich komisch. <chuckles>
Mhm. Ja. Ja, gut, dass du da diese Schritte gegangen bist, dann ist ja schon mal diese große Belastung weg. Und jetzt zum Sport nochmal zurück, ähm, hast du das Go vom Arzt bekommen, dass du da jetzt wieder langsam loslegen kannst?
Mhm. Mhm, habe ich. Also, sowohl, äh, der Orthopäde als auch meine Physiotherapeutin, die haben beide gesagt: „Wenn dein Körper etwas will, dann darfst du das ruhig schon machen.“ Weil ich habe sehr lange wirklich nur gelegen oder hier gesessen und als, äh, sehr aktiver Mensch war das auch sehr anstrengend für mich.
Mhm.
Mich am liebsten schon irgendwie 'n bisschen bewegt hätte und das durfte ich dann nicht. Und als ich das Go bekommen habe, habe ich schon recht schnell zugelegt. So direkt angefangen, irgendwie Sport zu machen, habe mich total gefreut. Aber ich glaube, ich muss momentan schon noch 'n bisschen langsam machen und vielleicht auch ganz langsam wieder beginnen, weil als ich das Go bekommen habe, habe ich wortwörtlich an dem Tag einfach a alles gemacht, genau, ja.
Okay, ja, ich das mit dem langsam klingt ja nach einer, äh, guten Idee. Also, wie ist das jetzt aktuell bei dir? Ähm, gehst du irgendwie einmal die Woche schwimmen und zum Yoga und so weiter, oder bist du in 'nem Studio, wo man all diese Dinge machen kann? Wie sieht da so dein sportlicher Alltag aus?
<smacks lips> Also momentan gehe ich jetzt nur noch einmal die Woche schwimmen. Äh, das habe ich jetzt so 'n bisschen reduziert und Studium äh, also ins Studio kann ich momentan noch gar nicht gehen, weil ich, äh, gar nicht weiß, wie das mit der Arbeit ist. Also, ich habe jetzt auch 'ne neue Stelle gefunden, bei der ich jetzt nicht so viel tragen muss, was ganz gut ist. Deswegen konnte ich jetzt, äh, nicht ins Studio gehen. Aber ich mache das so zu Hause 'n bisschen so jeden 2. Tag auf jeden Fall irgend so 'ne gute, feine Übung, wo auch 'n bisschen was für 'n Rücken dabei ist. Weil solche Bandscheibenprobleme, die, ähm, sprechen auch immer dafür, dass man unbedingt bessere Muskulatur aufbauen muss. Was für mich auch erstaunlich war, weil ich habe so viel Sport gemacht, dass ich, was Muskeln angeht, eigentlich schon gut aufgestellt war. Aber jetzt geht's auf jeden Fall mehr an die Rückenmuskulatur und deswegen, ja, mache ich so jeden 2. Tag dafür jetzt Übungen, genau.
Mhm. Ja. Also dann so spezielle Übungen auch für den, äh, Rücken oder einfach mit dem Yoga?
Genau, also ich mache, äh, teilweise natürlich auch Übungen, die mir einfach an dem Tag gut tun, oder wo ich denke, das brauche ich jetzt, aber es ist halt schon auch immer 'n Schwerpunkt für 'n Rücken noch mit dabei. Den baue ich jetzt immer einfach 'n bisschen mit ein. Genau, das ist halt wichtig. <laughs>
Ja, das klingt ja eigentlich schon sehr gut, weil, ähm, ich dachte, Schwimmen ist sowieso sowas, wo die Leute immer sagen, das ist gut für den Rücken. Also vielleicht jetzt nicht so gefährlich auch, ähm, wie 'ne Mannschaftssportart, wo es vielleicht auch mal aggressiv zugeht, und das ist glaube ich, nach 'ner Verletzung ja auch nochmal, ähm, so 'n Hemmungspunkt.
Ja, Genau, genau. Mhm.
Und, ähm, äh, wo hakt es denn bei dir jetzt gerade am meisten? Also eher, dass du voll Lust hast, da richtig reinzuhauen, aber denkst, okay, zurückhauen halten, oder hast du wirklich so 'n bisschen auch Angst, wenn du sportlich aktiv bist?
Mhm. Es, äh, ein bisschen von beidem. Einmal der Drang, jetzt wieder mehr zu machen und auf der anderen Seite so die Befürchtung, dass wenn ich mehr mache, dass ich dann vielleicht 'ne falsche Übung mache oder so, weil, ähm. Das sind so Schmerzen, die manchmal 'n kleines bisschen wiederkommen. Und da steckt man nicht so richtig drin. Manchmal hat man einfach 'ne Tagesform, die 'n bisschen besser ist, dann wiederum 'n bisschen schlechter, so auch generell einfach von der allgemeinen Gesundheit. Ähm, das ist ja nicht so, dass selbst wenn man als gesunder Mensch ist sich jeden Tag gleich und 180 % gut fühlt, so. Deswegen diese Schmerzen, die kommen halt manchmal 'n bisschen wieder. Und dann stehe ich auch wieder so vor der Frage: „Okay, mache ich jetzt 'n bisschen Yoga oder ist das jetzt 'n Zeichen dafür, dass ich mich einfach hinlegen muss?“, ne? Also das ist 'n bisschen ungewiss momentan, das kann ich so richtig gar nicht einschätzen. Aber es ist beides. Sowohl der Drang, als auch die Angst. <laughs>
Mhm. Ja. Ja, ähm, gut, ich glaube, wenn man wirklich so Schmerzen hat, dann ist es wichtig, mit einem Arzt zu sprechen tatsächlich. Aber, ähm, du scheinst ja an sich vorsichtig zu sein. Und, ähm
Mhm.
Ja, ich glaube, nach so 'ner großen Verletzung ist wahrscheinlich es gut, wenn man da jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, total übertreibt. Aber es gibt ja im Yoga auch so 'n bisschen zartere Übungen, womit man so starten kann.
Genau, genau. <clears throat> Ja, also, ich, ähm, mache auch gerne so 'ne Yoga-Art, bei der man die, äh, Übungen praktisch einfach nur mehrere Minuten so hält. Manchmal Sekunden, manchmal Minuten, bei der man jetzt nicht so durchpowert, wie so 'n Hot-Power-Yoga, sondern halt wirklich einfach auch in der Position bleibt und da ganz bewusst in den Körper in die bestimmten Körperbereiche reinatmet. Also, das mache ich auch ganz gerne momentan, vor allen Dingen jetzt nach der, äh, Erkrankung.
Mhm.
Genau, also das das tut schon ganz gut Genau, genau. Ach, du kennst dich auch ein bisschen aus, sehr schön. Yin-Yoga ist ganz, ganz toll. <chuckles>
Ja. So Yin-Yoga? Ja. Ja, das das klingt doch eigentlich ganz gut. Äh, ich denke, solange man dann wirklich auch nicht es übertreibt, weil zum Beispiel, wenn man sich jetzt extrem stretchen möchte. Also, damit kann man sich ja auch wieder selber verletzen.
Genau. Mhm. Ja, ja, genau.
Ähm, aber man kann ja so 'n bisschen so spüren, bis wo geht es halt entspannt mit dem Körper und, ähm, ja, dann vielleicht so 'n bisschen eher diese Mentalität haben, sich selber zu schützen, anstatt jetzt die Topleistung da zu erbringen.
Mhm. Ja, genau. Hm, hast du richtig erkannt. Also, ich habe es einfach nur so sehr vermisst, glaube ich, weil das so 'n großer Teil von meinem Leben war, dass ich das immer wieder gemacht habe und dass es für mich so 'n Moment war, wo ich, äh, zu meinem Körper finden konnte und halt ganz aufmerksam war und ganz, äh, bewusst bei mir selber war. Dass es mir halt irgendwann so sehr gefehlt hat, dass ich, als ich das Go bekommen habe von meiner Physiotherapeutin und vom Orthopäden, war ich so: „Woo-hoo, auf geht's.“ Ich bin wirklich kleines Kind, was jetzt, äh, gesagt bekommen hat: „Ja, wir gehen auf den Jahrmarkt“ so, und „Yay, okay, dann fahren wir Riesenrad.“ Ich bin nach Hause gegangen und habe wirklich den ganzen Tag irgendwelche Übungen gemacht und erstmal die Yogamatte aufgeschlagen, total fröhlich meine Sportsachen angezogen und so. Also, das war schon
Mhm. Boah.
ah, das war etwas. Aber ja, jetzt muss ich wirklich 'n bisschen langsamer machen. <chuckles>
Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, äh, das in ein paar Monaten wieder total entspannt ist. Ähm, aber ja, ja, man kennt das ja also, viele Leute berichten das ja, wenn die irgendwie 'ne Zeit lang nicht trainiert haben, bei dir war es ja jetzt wegen 'ner Verletzung sogar, dass danach dieser Einstieg da merkt man, dass da so 'n bisschen so 'ne Diskrepanz ist zu dem ja, zu dem gewohnten Maximum, sage ich mal. Aber ich glaube, wenn du das jetzt so peu a peu langsam angehst, dann, ähm, kann man ja 'ne gute Hoffnung haben, dass das in so 'n paar Monaten wieder voll entspannt ist.
Oh, das hoffe ich. <chuckles> Mhm, ja, mhm. Mhm, oh, ich hoffe es sehr. Da sagst du wirklich was Gutes. Ja, das habe ich wirklich gemerkt. Also, so allein 2 Monate gar nichts machen. Und wenn man dann erstmal wieder beginnt, dann merkt man: „Wow, das fühlt sich an, als hätte ich 10 Jahre keinen Sport gemacht“. Also, die Übungen, die Dehnübungen, das Stretching, so alle möglichen Yoga-Positionen. Da ging keine so richtig tief rein, s was vorher eigentlich vollkommen normal war, so das genau. Ich hoffe es auch sehr, dass es jetzt mit 'n bisschen Geduld und 'nem langsamen Einstieg in 'n paar Monaten hoffentlich schon idealerweise jetzt so schnell wie's geht, aber in ein paar Monaten schon besser wird. Genau. Vielen, vielen, vielen Dank. Das hat wirklich gut getan, darüber zu sprechen, ja.
Mhm. Gerne, ich wünsche dir alles Gute auf deiner Reise und, ähm, ja, ich denke, dass das da auch bergauf gehen wird bei dir.
Vielen Dank, dankeschön. Das ist so nett von dir. <chuckles>